Ngayon, naisisingit ko naman siya, since sa work from home naman ako, ganiyan, sa ngayon. Kaya kahit papa'no, ah, mas mahaba yung oras ko tsaka mas comfy ako kasi sa bahay lang ako, eh. Ah, kasi mahirap naman makipagsapalaran sa labas kaya talagang may rason din talaga yung ano, eh, pagpili ko ng work from home para mas mahaba rin yung oras ko sa sarili ko, sa pamilya ko, 'yan. Tsaka sa gawaing bahay, ganiyan. Parang mas oo. Oo, hindi ka talaga nagmamadali. Mm, totoo 'yan, totoo 'yan.
Sabagay, oo nga. Mm. Oo, tsaka ano 'no, ah, hindi ka nagmamadali kasi wala kang hinahabol na oras, oo. Ano ba, malaki ba yung ano, naging pagbabago nung dating, ah, sa ah, sa labas ka nagtatrabaho tapos nung naging work from home, sobrang ano ba, mas naging komportable, gano'n?
Mm, oo. Sa totoo lang 'no, tama ka rin talaga 'no, na malaking ano, malaki talaga yung pagbabago. Ako mismo talaga nasaksihan ko 'yan 'no, kasi, ah, na-experience ko sa talaga nung ano, kasi nung fresh grad kasi ako, ah, nag hindi na hindi na ako nagpahinga. Parang naghanap agad agad ako ng work. Then sa corpo world nga ako napunta, ganiyan. Alam ko yung pagka nung nagtatrabaho na ako sa corpo world, pagkagising ko ng umaga, hindi ko na minsan nagagawa mag-stretching kasi minsan, late na ako nagigising. Minsan, nakakalimutan ko na rin magdasal, ayan diretso ligo na. Oo, nalalaktawan. Oo, totoo 'yan, kamamadali ko, wala na, parang 'di ko na nagagawa yung routine ko. Tapos, ah, diretso ligo na. Tapos ano na, minsan 'di na rin nakakain ng breakfast. Sa labas na ako kakain, bibili, ganiyan. Ta's yun, ang laki nung pagbabago nung na work from home naman ako kasi kahit papa'no, kahit anong oras akong gumising, hindi ako nagmamadali. Kumbaga may punto talaga yung tanong mo na yun, kasi pagkagising ko, puwede pa akong magmuni-muni, ganiyan. Tapos puwede pa akong mag-ano, 'yan magdadasal ako ta's mag-i-stretching ako. Puwede pa ako magtimpla ng kape di ba, gano'n. 'Baga ang laki nung difference niya. Oo, mas relax ka talaga. Tama.
Mm. Oo. Nalalaktawan mo na. Ano, dala ng pagmamadali ba 'to? Mm. Mm. Oo, so mas relax ano? Mm.

Ayun, oo, tama 'yon, 'no? Nasabi mo 'yon sa mental health, totoo 'yon, nakakatulong talaga na kailangan meron tayong kahit iisang routine lang araw-araw kasi, eto yung magsisilbing pampasigla natin sa buong araw eh, kumbaga, eto yung magbibigay sa'tin ng enerhiya eh, ganyan. Kagaya ko, ah, nabanggit ko kanina sa umpisa, 'di ba, yung pag-i-stretching, yung pagdadasal, yan yung nagsisilbi kong ano, eh, ah, daily routine talaga para kahit papa'no, ganado ako buong araw. Gano'n ang ginagawa ko.
Mm. Mm, parang ano, 'no, dumadaloy yung dugo, gising ang katawan.
Mm, gano'n, mm, totoo yan. Kasi, kapag hindi ko ginawa 'yon, pakiramdam ko parang lalo akong tinatamad eh, kasi nga, hindi ako nakapag-stretching, hindi parang hindi gising yung diwa ko, gano'n.
Tama, mm, ayun. Eh, so, ikaw sa tingin mo ngayon, sa, moving forward na 'to, ano na 'to, hindi mo na, tatanggalin yung mga routine sa umaga, sa tingin mo?
Oo, hindi na, kasi parang nakasanayan ko eh, tsaka minsan nga, kulang pa yung routine na nagagawa ko eh. Baka minsan nga, baka dagdagan ko pa lalo yung routine ko eh. Kasi ngayon hindi ko na lang nagagawa, minsan yung manood eh, kasi nga, nauubos din yung oras ko paminsan-minsan, kasi sumosobra din yung pagluluto, ganyan. Pakikipag-bonding ko sa ano, tsaka yung sa mga alaga kong hayop, ayan, do'n ko rin siya nabubuhos, mas more time talaga kumpara no'ng ano, <tsk> nasa co nasa corpo world pa ako, parang yung alaga kong aso. Parang ano, nalu naaawa, nao naawawa sa'kin na, nagkukuha rin ng atensyon eh, kaya lang, 'di ko rin maibigay kasi, kailangan ko na umalis eh. Oo, gano'n.
Oo. Oo. Oo, sabagay. Uh-huh, hindi mo rin masasabi ano? Oo. Kulang sa oras, oo. Eh, kung ikaw ay halimbawa, meron kang dating katrabaho, o kaibigan na, ah, magtatanong sa'yo, kung ano bang magandang gawin sa umaga, para mas maganda yung, ah, simula, mairerekomenda mo ba 'tong mga routine mo?
Hmm.

Ah, no'ng una, hindi naman sobra na sa nakasagabal. Parang nagulat lang din sila kasi nakita rin nila 'tsaka naramdaman din nila sa'kin, na ano, parang humaba nga 'yong oras ko, ganiyan. Hindi ako masyadong gahol, ganiyan. Kahit nakikita nila ako a-attend na ako ng meeting hindi pa ako naliligo, nagbihis na lang ako, gano'n. So, gugulat sila na ano, na-amaze sila kasi, minsan nga natanong nila, ano ba 'yong work from home, sabi ko, 'yong work from home 'yon dito ka magtatrabaho sa bahay kumbaga, kailangan mo lang 'yong mga materyales, minsan provided ng company, minsan ikaw, ganiyan. Kumbaga, ayun naunawaan naman nila, ah, gano'n pala 'yon. Mm.
Hmm. Mm. Oo. Sabagay, kasi hanggang sa hanggang recently medyo, ah, foreign na concept pa 'yan dito sa Pilipinas, eh, 'no. Oo.
Kaya nga, mm. Gano'n, totoo 'yan. Parang ngayon, nap naipaliwanag ko rin naman sa kanila 'yon sa magulang ko. Nagulat lang talaga sila kasi, nakita nila parang mas masaya rin ako ngayon sa ginagawa ko sa trabaho ko, ganiyan. Parang, nakikita rin nila 'yong social life ko parang bumabalik sa dati, kasi noon daw, napansin nila one time na sa nabanggit nila sa'kin no'ng hindi pa ako work from home 'yong trabaho, nasabi nila parang wala na akong time. So, totoo nawawalan ako ng time, kahit naman ako guilty naman ako do'n kasi, kahit ako sa sarili ko minsan 'di ko na nagagawang mag-enjoy, eh. Parang, puro trabaho, trabaho, trabaho na lang, tapos pag tapos ng trabaho pipiliin ko na lang matulog, eh, gano'n. Mm.
Mm. Mm. Oo. Magpahinga, ano. Oo, kaysa gumawa pa ng ibang bagay. Ah, 'yo 'yong sa routine mo sa umaga, since ngayon, 'di ba, meron kang dalawang, ah, laging ginagawa na sigurado, 'yong pagse-stretching mo, pagdadasal mo. Ikaw ba, balak mo bang gumawa ng buong routine sa umaga? Bukod do'n sa dalawa na kailangan mo talagang gawin. Or gusto mo dahil sa work from home ka na ngayon, ah, ah, pa-iba-iba, ayaw m ayaw mo siyang maging routine kagaya no'ng pag nagtatrabaho ka sa labas?
Totoo. Oo. Ah, oo. Hmm. Ah, kumbaga, mas gugustuhin ko dumagdag pa 'yong routine ko, kasi, ngayon parang ano, eh, kaya ko naman balansehin. Kasi, parang pakiramdam ko no'ng nag-work from home ko, talagang mahaba 'yong oras ko. Kahit alam ko naman na whole day pa rin naman ako magtatrabaho pero, alam mo 'yong kada break time, hindi ka na magagahol, ganiyan. Tapos ano, nasa bahay ka lang, kahit kumuha ka lang ng, oo, kumuha ka lang sa ref ng makakain, iinit mo lang, ganiyan, tapos sobrang dali lang. Tapos, puwede ka pa makipag-usap during break mo, ganiyan, unlike no'ng, no'ng nasa corpo world ka makakausap mo sila sa telepono, minsan tatamarin ka rin naman, kasi minsan sa sleeping quarters ka ganiyan, so, tutulog ka lang din. So, sobrang boring talaga para sa'kin, sobrang boring no'ng gano'n kasi, wala ka ng ibang ginawa buong araw mo, buong week, buong taon, kundi magtrabaho lang talaga. Mm.
Mm. Mm, tama. Hindi ka nagmamadali, ano. Mm. Tama. Paulit-ulit lang, ano. Oo. Eh, ikaw ba sat sa tingin mo ba malaking tulong 'yong pagkakaroon ng ano, ng mga routine, ng kanya-kanyang routine sa umaga bago magsimula 'yong araw? Regardless 'to kung ano, ah, kung pumapasok sa trabaho sa labas o work from home, tingin mo ba nakakatulong ba siya sa overall na, ah, pakiramdam ng isang tao o sa mental health ng isang tao?
Hmm. Ah, oo.